Ja, ganz genau, ne? Und ma man trifft ja dann auch andere Leute, also, aus der Nachbarschaft, die dann die gleiche Idee haben hun ja und dann dann können sich auch so Trüpp so Grüppchen treffen, ne? Also, ähm, bei uns in der Nähe gibt's auch so einen Rosengarten, da ist so 'n kleiner Teich in der Mitte und außen rum sind so Rosensträucher angepflanzt. Und das ist so eher für die Rentnergruppe der Treffpunkt, ne? <laughs> Ja, also, die die gehen dann dahin und setzen sich auf die Bänke und, ähm, ja, manche haben auch tatsächlich noch 'ne Zeitung dabei, <laughs> lesen die Zeitung, ne?
Mhm. Ja. Mhm, mhm. Oh. <laughs> Ja. Mhm. Gibt's noch? Gibt's noch? Wird denn da auch ich kenne das äh, kenne das auch, ich kenne das aus Frankreich, wird denn da auch Boccia gespielt und so was? <clears throat>
Ja, ja, gibt es auch, aber eigentlich weniger Wasser, mehr so ist das sind so, äh, Steinplatten zum Tischtennisspielen, die gibt es überall so verteilt. Ja, wobei diese Tische dann auch oft zweckentfremdet werden, also, dann zum Picknicken und sonst was, ne? <laughs> Ja, mhm, und
Oh schön, ja. Mhm. Mhm. Oho. Okay. Und ja, und, äh, äh, hast du da m merkst siehst du dann auch ganz bewusst so diese Grüppchenbildung, wenn du da sagst: „Ja, das ist mehr so 'n Platz so für Rentner.“ und, äh, ja?
<laughs> Ja, genau, ne? Ja, das ist wirklich so in diesem Rosengarten, da kommt dann die Rollatorgruppe. <chuckles> Die die ist ist auch recht also, am Eingang von den, von den Straßen, so am Eingang noch. Also, die haben's dann auch nicht so weit und sitzen dann draußen, genau. Mhm, und und viele, die, äh, benutzen's halt aber auch so zum Radfahren. Das ist dann 'n bisschen schwieriger, weil, äh, dann hat man die Leute mit den Hunden an der Leine oder oder ohne Leine und dann die Radfahrer, die das wirklich nutzen, damit sie halt nicht entlang der befahrenen Straßen fahren müssen und die dann auch viel zu schnell fahren, ne? Äh, mhm, ja.
<chuckles> Ja. <laughs> Okay. <giggles> Ja. Schön, praktisch, ne? <chuckles> Mhm. Oh. Oh, ja. Richtig, ja. Ja, ja. Und natürlich, dann hast du nicht die die um äh, ja, die humf du atmest nicht die Abgase ein, ne? wenn du im Park fährst. Ja.
Genau, genau. Also, als als Radfahrer ist es auf jeden Fall auch schön, da lang zu fahren. Aber es sind sehr viele in l hier, also, Gruppen interessiert an am frische Luft schnappen und da kann
Oh ja. <chuckles> Ich stelle mir das gerade vor so mit Hund und Leine und da kommt 'n Fahrrad und dann treffen die sich schon. Dann ist das totale Chaos gerade in meinem Kopfkino. <chuckles>
<chuckles> <laughs> Genau. <chuckles> Ja. Ja, ja, ganz genau. Und das ist auch ist auch wirklich so.
Hast du das denn schon mal erlebt, dass so was dann auch passiert?

Ja, also, ich glaube, in der Stadt selber jetzt so wirklich neue Flächen dafür ausweisen, das geht ja kaum, ne? Also, sind ja gar nicht so große, also, Flächen da. Dann ist die Wohnungsnot zu groß, dann wird dann gleich das nächste Gebäude hingebaut. Und es ist eher auch so in der Stadt, dass dann viele Grünflächen leider auch verkommen, ne, dass dann so 'ne bestimmte Gruppe da hinkommt. Also, ja klar. Großstädte, ne, Drogenproblem zum Beispiel, ja, dass da so ganze Parks, eigentlich nicht mehr besucht werden können von ähm, ja, aus Sicherheitsaspekten, ne? Und mhm.
Mhm. Ja. Ja, ja. Oh, schade. Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Das ist schade das ist sehr schade, ja. Also, ich hoffe ja zumindest, dass das dann mit äh, mit deinem Park nicht passiert, ne. Toi, toi, toi.
<chuckles> Ja, ich ah ja, das denke ich nicht. Also, das ist ja wirklich so 'ne Sache, die ist schon, angelegt worden, also, damals zu Konrad Adenauer Zeiten und das wird dort, sehr gepflegt und ähm, ja und ist halt auch nicht wirklich mitten im Stadtzentrum, sondern, ähm, m ja, also hm, genau. Also, bisher ist da jetzt noch nicht so viel mit Drogen und so, das ist dann eher zentriert, wirklich im Zentrum, mhm.
Mhm. Oh, ja. Mhm, mhm. Mhm. Bisschen außerhalb, also, ja? Mhm, mhm. Na, toi, toi, toi, dann hoffe ich wirklich, dass das so bleibt, ne?
<giggles> Ja, genau, das hoffe ich auch, ja. Mhm.
Ja. Und ich bedanke mich recht herzlich für deine Einsichten, <chuckles> in diesen schönen Tag. Ja, ich will da jetzt auch hin. Ich habe da jetzt auch Lust drauf. <giggles>
Ja, d <chuckles> Ja, na <laughs> Ja, d ich danke dir auch für das Gespräch. Das hat wirklich, Spaß gemacht und vielleicht können wir uns ja mal im Park sehen? <snorts>
Oh, das wäre schön, so gemeinsam auf der Bank sitzen. Das würde mich freuen. Ja, wäre schön. Danke dir, ne? Mach's gut, tschüss!
Genau. Tschüss.